Ngomong-ngomong nih, kamu pernah nggak sih ngalamin burnout gitu, selama waktu kamu lagi kerja?
Mhm. Pernah sih pernah, aku pernah, eee, ngalamin burnout yang sampai mau nangis gitu Kak, rasanya. <chuckles>
Waduh. Kenapa tuh kalau boleh diceritain dikit, nih?
Oke, jadi aku ceritain sedikit agak mundur kali, ya. Udah kemar eh, kemarin lagi, dulu aku sempat kerja, dan memang, eee, aku kan kerjanya di start-up ya, yang mana kayak, <sucks teeth> sistem jabatannya itu masih bisa bergeser-geser, gitu loh.
Mmm, ya ya ya. Oh, iya iya, terus?
Nah, jadi di awal, di awal aku kerja itu sebagai staf administrasi eh, bukan staf staf operasional di awalnya. Nah, itu ngerasa di 3 bulan pertama, aku masih oke sih, tapi ngerasa kayak kayaknya nih bukan aku deh, gitu, kayaknya nih bukan tipe kerjaan aku dan saat itu masih bingung nih, eee, cocoknya di mana ya, dan kayak atasan aku juga ngerasa aku nggak cocok nih, di bagian si operasional ini, sehingga kita bener, sehingga kita saling cerita bareng, eee, aku dan atasanku
Oke, heeh. Oh, ketahuan ya, kelihatan.
terus ngomong dia, "Kamu mau nggak? Coba aja dulu," katanya, "kamu mau nggak jadi sales?" Katanya gitu. Eee, aku nggak pernah kepikiran sih, aku jadi sales, karena dulu sebelum kerja di situ, aku pernah juga Kak, eee, ngelamar kerja di 1 perusahaan, aku udah diterima, tapi diterimanya sebagai sales. Nah, di situ aku langsung mundur, karena aku ngerasa aku bukan aku banget, gitu, harus, eee, datangin door to door, apalagi dulu, gitu ya, sistemnya tuh masih door to door, gitu. Nah, aku mundur.
Mhm? Oh. Iya iya. Iya iya. Kayak ngerasa nggak cocok aja gitu, ya.
Nggak cocok sama dirinya aku, sehingga pas ditawarin sama atasan, aduh, aku pengen coba deh, penasaran juga, terus ya udah, aku berkecimpunglah itu di, eee, bagian sales kan, ya.
Mhm mhm. Mhm, bisa dibilang kayak belum tahu apa-apa nih, gitu ceritanya.
Nah. Benar dong, Kak, masih nol banget kan, tapi, eee, syukurnya memang atasan aku mau, ngajarin dari nol pun dia mau, dan dia nggak masalah dengan itu. Eee, setelah aku jalanin, awalnya jalanin sales-nya itu masih bareng dia. Nah, kebetulan saat itu tuh kit aku aku kerja di bagian distributor kopi dan, eee, minuman of itu apa sih namanya, minuman frappe gitu, Kak. <clears throat> Jadi kayak bubuk coklat, bubuk matcha, gitu-gitu. Nah, jadi
Heeh heeh. Mmm, ya, terus? Oh, heeh heeh, ngerti ngerti. Mhm.
Eee, ditemeninlah itu, aku ngeliatin dia dulu kan, nge-sales gimana. Dapat sih, maksudnya aku ngerti sih cara sales itu harus seperti ini. Nah, tapi heeh, konsepnya aku ngerti, tapi yang satu yang nggak bisa aku terima adalah penolakan.
Konsepnya, gitu ya. Waduh. Itu berat banget, sih.
Nah. Berat banget, Kak, sehingga, apa ya, aku ngerasa, eee, saat atasan aku yang nge-sales, kok kayaknya dia lancar-lancar aja dan diterima-terima aja gitu sama
<chuckles>
Eee, sama siapa? Sama sama pelanggan, iya sama calon pelangganlah ibaratnya ya. Aku ngerasa, "Wah, dia <sucks teeth> oh, dia lancar banget ya ngomongnya dan deal-deal aja," gitu, tapi aku mungkin mikir, eee, "Kayaknya orang tahu deh dia itu bosnya." Gitu, aku mikirnya gitu. Kayaknya dia tahu, kayaknya si calon pelanggan tahu dia bosnya sehingga ngerasa diapresiasi banget kan, didatengin bos langsung gitu sehingga mereka jadi welcome, terus jadi kayak mau nerima sampel dan lain-lain.
Pelanggan. Mhm. Iya iya. Hmm. Oh, gitu. Heeh heeh. Oh git
Nah, saat kayak udah beberapa minggu, dia temenin, akhirnya aku dilepas dong sendirian, Kak. <chuckles>
Oke. Ini ibaratnya setelah 1 bulan gitulah ya?
Benar. Setelah satu teman aku ditemenin, aku dilepas sendiri, eee, di situ aku nge-blank awalnya, "Ini harus gimana ya cara ininya?" Terus aku, "Iya coba" bener, hilang arah aku, tapi langsung coba aja sesuai dengan mungkin cara-cara yang udah diajarin atasanku, eee, aku coba dan ternyata sangat-sangat banyak penolakan di awalnya.
Mhm. <chuckles> Kehilangan arah. Oh, heeh heeh. Itu mungkin bisa diceritain enggak atau kayak berapa kali penolakan setelah mendapatkan satu cerita sukses.
Mhm. Nah itu, eee, kayak di misalnya sehari nih ya, sehari aku ngunjungin misalnya 5 kafe. Nah, di antara 5 itu, paling yang mereka mau cobain sampel adalah 2, jadi 3-nya itu pada nolak. Kayak
<chuckles> Mhm. Iya. Oh, bahkan mereka nggak mau nyobain sampelnya?
Bahkan sampel juga nggak mau nyobain, karena, eee, biasanya sih alasan mereka karena, eee, apa ya, "Ini ketat banget sama atasan kita," gitu, "kita nggak boleh geser bahan-bahan dasar sama sekali sama atasan. Dan nggak nerima juga sampel-sampelan." Dia bilang, "Percuma kalau Kakak kasih sampel, nanti tetap nggak bakal dicobain atasan kita," gitu. <clears throat> Jadi
Oh. Mmm, mhm mhm.
di situ aku udah mulai, mmm, oke lah, yang 2 ini oke oke, dijalanin. Nah, sampai seterusnya itu sampai sekitar 2 bulanan aku seperti itu, akhirnya aku burnout sendiri. Aku bilang karena selama 2 bulan itu, Kak, itu satu pun belum ada yang deal.
Oh. Oke. Oh, 2 bulan. Itu cukup lama banget ya hitungannya, maksudnya setelah mendapat beberapa kali penolakan, terus kayak ada harapan kan pastinya di tengah-tengah itu, tapi ending-nya, semuanya, eee, ditolak gitu, eee, burnout sih, pasti.
Bener. Mhm. Bener. Bener, ada yang kalau b kalau ditolak langsung sih nggak masalah ya, Kak, ada yang lebih menyedihkan lagi, yaitu digantungin. Jadi mereka bilangnya "oke, oke," mereka bilangnya cocok, mereka bilangnya cocok dari rasa dan harga, tapi saat di-follow-up lagi- setelah mau closing lah ibaratnya ya, sama mereka bilang, "Waduh maaf Kak, ternyata stok kita masih banyak banget, saat ini kita belum bisa, eee, belum bisa menerima," gitu, atau ada juga yang di-follow-up nggak bales-bales sama sekali. Walaupun
Iya. Waduh. Mhm. Oh, nggak enak banget sih, perasaan itu.
Bener, sangat, apa ya, galau lah gitu ya, karena ngerasa useless gitu, nggak ada gunanya kayaknya aku nih jalan 2 bulan ke mana-mana. Bahkan yang satu pun aja nggak ada yang closing. Nah
Iya iya. Bener, bener.
Saat itu aku langsunglah karena udah burnout banget aku bingung aku sampai mau nangis rasanya, di kantor itu Kak aku dateng ngantor, terus aku duduk diam aja kan, karena kan, eee, kalau misalnya jadi sales itu kita kan kebanyakan di luar. Nah saat aku ke kantor pagi-pagi, terus aku diam aja duduk. Aku lihatin temen aku
Mhm. Betul, iya. Karena bingung mau ngapain.
Iya, aku ngeliatin temen aku sekeliling, wah enak banget ya mereka duduk di kantor, tapi setelah ini aku harus keluar, berpanas-panasan, mendatangi customer satu-satu gitu. <sucks teeth> "Ini aku nggak sih?" Aku gitu kan, terus pada akhirnya setelah aku udah bener-bener pusing, aku udah hampir nangis, aku cerita sama atasan aku, eee, aku bilangnya, "Bro, kayaknya"
Ah, iya iya. Heeh. Mhm.
"kayaknya ini bukan aku deh," aku bilang gitu, tapi aku ceritanya itu pas ini loh Kak pas tengah bukan tengah malam sih, eee, ini kan jadwal pulang kan jam 5.00 ya. Aku tuh sengaja bilang ke dia, "Bro jam 8.00 malam deh aku nggak pulang-pulang aku mau ngobrol," karena saat itu dia, eee, sedang nggak di kantor, jadi aku tunggu dia ke kantor dulu. Ya udah jam 8.00 tuh aku bener-bener, eee, ungkapin segala keluh kesah aku, aku bilang mhm. Aku bilang, eee, "Ini aku kayaknya nggak berpotensi di sini, aku 2 bulan keliling. Aku bahkan nggak ada closing yang satu pun," aku bilang gitu. "Sabar aja," kata dia, "sabar aja memang kita nggak bisa langsung kita nebar benih, kita harus langsung panen," kata dia gitu. "Nggak bisa langsung gitu Bro, 2 bulan itu masih waktu yang singkat," dia bilang gitu. Aku mhm.
Iya. Mmm, ditungguin, oke. Keluh kesah, mhm. Oh, iya iya iya. Iya sih iya sih. Soalnya kayak, anggepannya, eee, kamu juga ibaratnya ngasih, "Nih kontak nih," kayak sampel gitu. Maksudnya setidaknya menanamkan ingatan ke mereka nih ya, calon pelanggan kalau misalnya, "Ini loh ada produk ini," gitu. Ibaratnya pengenalan dulu gitu ya.
Ah. Benar, itulah ya Kak yang dikatain si atasan aku persis yang kayak Kakak bilang. Jadi dia bilang, "Sabar aja, sabar, ini masih sangat singkat, yang penting mereka udah tahu sampel kita, mereka udah ambil, mereka udah rasa, dan mereka udah pegang kan kontakmu," katanya. "Iya, tapi aku nggak tahan dengan penolakan ini," aku bilang gitu. "Aku nggak bisa ditolak," aku bilang. "Nggak kuat aku ditolak ketika mereka bilang, 'maaf ya Kak maaf ya Kak, kita udah kita udah pakai yang lain,' dan lain-lain," kayak gitu. "Saat aku udah berpanas-panasan, ke mana-mana terus mereka tolak," aku ceritain gitu lah kan Kak sama si atasan ak
<laughs> Mmm. Bener. Wah. Heeh.
Terus pada akhirnya dia bilang, "Oke, kalau kamu nggak tahan lagi, it's ok, nggak papa, eee, jadi kamu maunya gimana?" Dia bilang gitu. Eee mhm. Dia nanya, "Mau gimana?" Aku bilang, "Aku mau di mana aja mungkin, selain sales," aku bilang, terus, "Yang penting aku nggak dikeluarin aja deh dari kantor," aku sampai bilang gitu Kak. <chuckles>
Mmm, ditanya ya maunya gimana. <chuckles> Oh, heeh, a ya maksudnya kayak dipindah lagi ke bagian lain tuh nggak masalah ya? Mhm.
Sampai ak Bener, "Divisi lain aku nggak masalah asalkan jangan di sales. Tap dan juga jangan dikeluarin," aku sampai bilang gitu karena aku takut banget Kak saat itu, Kak, karena aku ngerasa kantor ini udah nyaman, kantor ini udah oke banget, tapi aku nggak ketemu jati diriku sendiri gitu.
Oke. Mhm mhm. Mmm, atasannya juga enak gitu ya tadi.
Bener, atasannya juga enak. "Oh, oke ya, udah kalau gitu, eee, mulai besok kamu nggak papa nggak nge-sales dulu," katanya. "Jadi, nggak papa gak nge-sales dulu, sambil aku pikirin ya malam ini kamu cocoknya di mana," katanya gitu. Jadi ya udah saat itu besoknya iya mungkin orang orang di kantor bertanya-tanya ya, "Lo kok nggak nge-sales?" Gitu. <laughs> Kantor "Iya kok di kantor, nggak kemana-mana." "Iya nih, eee, lagi nunggu si itu ngasih keputusan," aku bi ceritain aja lah semuanya. Dah saat itu, eee, kebetulan ...masih ngerangkap gitu sih Kak kerjanya karena si customer service-nya nggak datang, akhirnya aku gantiin dia dulu di hari itu, sebagai customer service, eee, via chat aja sih, mhm, via chat aja. Ya udah saat itu, mmm, besokannya dia langsung ini nih, langsung kasih keputusan si bro ini tadi si atasan aku.
Mhm. Oh, iya iya. "Eee, kok di kantor?" Gitu ya. Iya iya. Mmm. Bantuin job lain ya. Heeh heeh. Heeh. Apa tuh?
"Coba, eee, aku kan udah observasi kamu selama ini," katanya, "kamu kayaknya memang, eee, sukanya itu ngebantu orang walaupun nggak secara langsung, nggak langsung gitu. Kayaknya kamu cocoknya itu memang ngurusin orang, gitu, ngebantu orang, nyelesain masalah orang, terus misalnya"
Oh. Heeh.
"Eee, ya itulah pokoknya hubungannya sama orang, kamu coba di HR aja," dia bilang gitu Kak.
Oke, oke, heeh.
Aku nggak ada pandangan sama sekali nih tentang HR juga. Terus, tata baru kan Kak, jadi, "Apa nih kerjanya jadi HR? aku aku mau deh coba," aku bilang gitu. Nah akhirnya, eee, itu tuh solusi dari atasanku, aku coba di HR. Jadi dia, eee, pada intinya dia itu masih menjelaskan kerjaan yang dasar dulu lah, kalau HR kan ngerjain, eee, BPJS, gaji, dokumen-dokumen karyawanlah. Administratif, benar, administrasi karyawan. Ya, dia jelasin itu, terus aku ngerasa, "Wah nyaman sih kayak gini," terus ada di level up-nya katanya, "Selain urusan ini kamu juga harus ngurusin orang-orang yang ada di sini. Urusin masalah mereka apa yang ada di sini. Mereka tuh kalau punya masalah harus ceritanya sama kamu," dia bilang gitu.
<chuckles> Baru, tetap ya. Heeh. Mmm. Iya. Administratif, gitu ya. Mhm. Heeh. Oh, heeh heeh, jadi kayak bisa dibilang, eee, sebagai tempat keluh kesahnya karyawan juga gitu kali ya.
Mhm. Benar, jadi kar selama ini kalau orang komplain itu kan langsung ke dia ya, ke atasan aku ini tadi. "Nah, jadi sekarang kalau misalnya dia ada komplain, atau ada yang nggak sreg sama, eee, cara, apa, sama job desc-nya atau sama kerja keru perusahaan. Nah, coba ceritanya ke kamu", katanya. Nah, di situ tantangan baru tuh, Kak, bagi aku.
Iya. Mhm mhm, apa tuh tantangannya?
Iya, karena kan, eee, selama ini nggak pernah tahu kan cara ngebantu, eee, siapapun. Maksudnya nggak benar-benar gamblang lah, gitu ya, tapi pelan-pelan ternyata aku nikmatin banget, Kak, karena, apa ya, pada akhirnya, satu aku harus tahu job desc masing-masing mereka, iya kan? Supaya aku ngerti kalau ada, eee, masalah aku bisa bantu selesaikan. Yang kedua nggak hanya job desc, aku juga harus tahu pribadi mereka masing-masing, jadi
Mmm, iya iya iya. Betul, karena kayak untuk menyelesaikan masalah tuh kayak harus tahu, gitu kan, mereka itu, eee, tipikalnya kayak gimana, gitu, biar kayak nggak makin gede, gitu ya, ibaratnya masalahnya. <chuckles>
Heeh, benar benar, karena harus dengan kesabaran ekstra kan, Kak, untuk ngadepin orang-orang yang banyak kan? Jadi aku harus tahu nih, tipe-tipe orangnya gimana. Tapi ya, karena memang aku ternyata memang senang aku, Kak, dengan urusan-urusan seperti itu. Dan aku nggak aku saat itu nggak sadar, tapi atasanku sadar dengan kemampuan aku dan benar, potensi aku mungkin ya selama ini dia liatin juga, kan?
Iya iya iya. Mmm, benar sih. Oh. Potensi itu, ya. Oke. Iya iya iya. Jadi, mmm, berarti tadi itu burnout kamu kan di pekerjaan sales tuh ya, dan berakhir kamu dipindahkan di bidang HR ini berarti dan, eee, emang cara ngatasinya tuh ngomong dengan orang terdekat yang memang, eee, membidangi dalam perusahaan dalam kasus kamu itu adalah atasan kamu, gitu. Jadi, kayaknya bisa diambil kesimpulan, gitu ya, kalau misalnya, eee, kamu lagi burnout itu lebih baik langsung diomongkan dan langsing langsung cari pemecahan masalahnya, gitu ya.
Heeh. Benar benar. Nah, tepat. Iya, jangan jangan dibawa stres sendiri gitu loh Kak. Ada kan beberapa orang yang dia burnout tapi ngerasa, "Aku tuh pantes diginiin, aku tuh pantes ngerasa stres, sendirian," nggak mau bahkan malu ya, bahkan malu cerita untuk ke orang-orang. Tapi, eee, ternyata memang ada solusinya dan solusinya bahkan orang yang kita kenal, orang yang kita ternyata dekat dengan kita, gitu. Dan nggak masalah kok untuk cerita, eee, apa pun yang lagi kamu bingungkan, yang lagi kamu streskan. Dan ternyata memang, bisa dibantu kan dengan cara apa pun, gitu sih.
Ah, iya sih. Mhm mhm. Mmm, mhm. Iya iya. Oke. Betul betul sih, tapi kalau dalam posisi kamu tadi burnout ya, selain kamu ngobrol sama atasan kamu atau orang terdekat gitu, ada nggak, eee, cara lain gitu yang mungkin kamu juga pakai di situ, eee, contohnya nih misalnya kayak kamu ambil break gitu atau misalnya kamu sebenarnya bukan tipe orang yang perlu break gitu kalau misalnya lagi burnout?
Mhm. Kalau burnout yang aku nggak tahu solusinya, aku nggak akan bisa break dulu sih, Kak. Tapi kalau burnout yang aku tahu nih solusinya ya memang hanya untuk kasih jeda aja, itu aku bisa mungkin ambil jeda, tapi kan burnout ini yang ini antara lanjutin kerja atau enggak gitu kan, yang benar-benar bikin stres, stres banget gitu. Eee mhm.
Oh. Mhm mhm. Iya sih. Benar benar, karena sebenarnya, eee, burnout-nya itu timbul karena kamu nih sebenernya takut dipecat ya di sisi lain atau dikeluarin gitu, karena kamu ngerasa, "Eee, bingung nih kayaknya aku nggak bisa apa-apa," tapi ternyata ada solusinya gitu di balik burnout tadi.
<chuckles> Benar, Kak. <chuckles> Iya, ternyata ada solusinya yang di yang ternyata sesimpel itu juga sih, seca ada hanya sekedar cerita aja gitu sama orang yang mungkin kamu rasa lebih punya andillah dalam hal itu, gitu sih.
Benar benar. Biasanya kalau dalam burnout itu emang kelihatannya tuh kabur semua ya, cuman kalau misalnya udah berhasil dilewati, semua hal itu bisa langsung berubah jadi, "Oh cerah ya, ternyata semua burnout, semua masalah itu ternyata ada akhirnya loh, ternyata bisa diselesaikan." kayak gitu sih kayaknya. Ih menarik banget sih ini sharing-sharing-nya dan, eee, mungkin bisa jadi pelajaran untuk semua gitu ya.
Mhm. Iya. Mhm. Iya iya, benar benar benar. Iya iya iya, sama-sama ya, makasih ya, Kak ya karena udah mau dengerin aku ya.
Heeh. Iya, makasih juga ya sharing-nya Kak.